Çok haklısın. Yani, bazen öyle noktalarda oluyoruz ki, kendimizi aslında açıklarken, eee, karşı tarafın belki anlayamadığı da düşündüğümüz için, eee, ve kendimizi farklı şekilde ifade etmemiz zorunlu olduğunu düşünüyoruz ve bu noktada belki öfke devreye giriyor ve zaten, hani, var olan bir öfke söz konusuysa da, ııı, çok böyle farklı kararlar hatta yanlış kararlar verip karşımızdaki insanı da Değil mi?
Hı hı. Yanlış kararlar veriyoruz, değil mi? Bazen öfkeyle, sinirle, eee, ani şekilde. Yani, eee, sakin düşünüp sakin karar vermek bence daha, eee, doğru. Bazen ani kanar kararlar da doğru olabiliyor. Eee, bir cesaretle veriyorsun onu. Belki bir kırgınlık veya sinirle veriyorsun. O sonrası için hayatında sana pozitif şeyler verebiliyor ama hep bu böyle olmuyor tabii. Eee, yani, tabii durumu duruma göre, karşındakine göre vereceğin kararla da alakalı bir durum. Ama
Evet. Hı hı. Tabii ki. Hı hı. Hı hı, evet. Doğru. Doğru, doğru. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var ki, okuduğum bir kitapta vardı bu: Iıı, eee, insanlar öfkeliyken, emm, aslında konuştuklarında, eee, böyle kendi düşündüklerini çok mantıklı değil de sadece tehdit altındaymış gibi, hani, eee, algıladıkları için, evet, bu yüzden tepki verirken de bir, eee, tehlikeye karşı, bir tehdide karşı tepki veriyormuş gibi hissediyorlarmış. Bu belki de aslında, hani, bizim öfkeliyken çok böyle, hiç ağzımıza dahi almadığımız şeyleri söylememizin sebebi olabilir belki de.
Hı hı. Nedir o? Evet. Hissediyorlarmış. Ha, enteresan. Kirpi mantığı böyle. Hani kirpi hayvanı da böyle bir anda, eee, tehlike gördüğünde, eee, dikenlerini çıkartır ya, belki o o o mantık. Yani, psikolojik olarak insan da farkında olmadan bir refleks olarak belki savunmaya geçiyor, farkına varmıyoruz. Ya, va farkına varmadan zaten
Hı hı. Evet. Doğru. Doğru, doğru. Kesinlikle.
birçok hatalar veya işte ağzımızdan bazı şeyler çıkabiliyor o esnada. Belki bilinçaltımızda olan şeyleri o kızgınlıkla çıkartabiliyoruz. Mesela bu da oluyor bende. Sende oluyor mu bilmiyorum ama?
Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Tabii ki. Yani, mesela bu genelde çiftler arasında çok yaşanıyor. Böyle çiftler birbirlerine karşı bir noktada a çok doluysa ve bu problemi zamanından önce çözmedilerse herhangi bir, eee, tartışma veya çatışma ortamında o aslında biriken duygular ortaya çıkıyor, patlama gerçekleşiyor ve hani
Yani Hı hı. Çıkıyor değil mi? Sende de çıkıyor mu? Yani, bu kara kutu kara kutuyu açıyor musun böyle, hani, açılsın, dökülsün taşlar. Bir de bazen öyle oluyor ya, iki taraf birbirine "O zaman herkes taşları döksün bir kerede, eee, olayı çözelim, taşlar dökülsün, eee, olayı tatlıya bağlayalım." durumları da oluyor. Çiftlerden bahsettiğin için söylüyorum. Çiftler arasında olur ya, bu.
Ha ha. <chuckles> Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Böyle bir şey, evet.

Kesinlikle öyle. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve şöyle de bir şey ki, zaten eğer böyle kızgınlık anlarımızda birtakım kararlar verirsek sonradan pişman olma olasılığımız çok, çok, çok daha yüksek oluyor. Neden? Imm, şey diyebiliyoruz: "Ya keşke biraz daha bekleseydim konuşmadan önce." ya da, işte, "Keşke bu kararı alırken biraz sakin olsaydım." ya da, ne bileyim, hani
Hı hı. Evet. Ona o anlar oluyor değil mi bazen?
Değil mi, olmaz mı? Mesela geçenlerde bana oldu. Eee, bir, eee, kredi kartımın yanlışlıkla kapatıldığını gördüm orada bir banka sorunundan dolayı ve bana acil, çok acil ihtiyacım vardı. Hani, şu an Türkiye'ye gitmeden önce kullanmam gereken bir, eee, kredi kartımdı. Hemen diğer kartımı nasıl açarım, işte, bilmem ne yapmam bunu düşünmeden, biraz da çok kızgındım çünkü bir de çok şeydim, orada ihtiyacım vardı, aciliyeti vardı diye. Orada
Evet. Hı hı. Evet. Evet. Hı hı. Acil bir durum mu oluşmuş? Y sinirlendin tabii bu durumda, değil mi? Kızdın.
Tabii, kızmaz mıyım, ve orada hemen yeni bir kart başvurusu yaptım farklı bir bankadan. Hemen, anında onaylandı ve ben orada hemen alışverişimi gerçekleştirdim. Çünkü o an yapmam gerekiyordu. Ama daha sonra ne oldu? Diğer o, işte, iptal edilen kart için de banka hemen bana dönüş yaptı. Hemen kartı tekrar yerine getirdiklerini söylediler. Yani, ben burada hiç istemediğim bir şey yaptım. 2 tane kart sahibi oldum. 2 kez mesela komisyon ödemek zorunda kalacağım yılda. Ya da, hani, belki çok daha fazla borca gireceğim o kartlar yüzünden. Aslında hiç istemediğim bir durumun içinde buldum kendimi. Aynen öyle.
Okay. Süper. Hı hı. Ya evet, bu çok da, hani, bundan kurtarabilirsin bence ya. Çok da üzme yani, e yedek kart her zaman iyidir. Hani, biraz farklı bir konu bu ama. <chuckles> Yani, bu arada 6 ay bir kartı kullanmazsan senden şey alamazlar, yıllık aidat. Bilgin olsun. Bir kartı 6 ay s aralıksız hiç kullanmazsan senden alamıyorlar. Eee, o yüzden hani, kullanmadığın hiçbir kartla, eee, ilgili şey, eee, vermezsin, eee, kart aidatı, ücreti vermezsin. Bu da böyle bir dipnot olabilir, bir kenarda dursun.
<chuckles> <chuckles> Hı hı. Evet, güz Hımm. Evet. Evet. Hı hı. Gayet güzel. O, bunu bildiğim çok iyi oldu gerçekten. Bilmiyordum. O zaman e, kalsın, hiçbir şey olmaz. <chuckles>
Hı hı. Evet, bu bu bu tip şeyler oluyor ya. Kızgınlıkla birine, eee, sinirleniyorsun, işte, hesabını kapatıyorsun. Sonra, işte, "Acaba kapatmasaydım." Ben de yaptım böyle finansla alakalı, eee, kızgınlıklar, şeyler, eee, ani kararlar. İşte, o bankaya kızdım, eee, hesaplarımı kapattım, paralarımı çektim. Ondan sonra dedim; "Ne, gerek mi vardı?" Sonuçta "Ticarette küslük olmaz." derler de, eee, ticaretten bunu, lafı büyük abilerimiz söylerdi. Kızgınlıkla hareket edilmez, sakin olmak gerekir. Belki de bununla alakalı bir durum olabilir.
Değil mi? Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. <chuckles> Doğru. Evet. Doğru.

Hımm, doğru. Olabilir.
Mesela ne düşünüyorsun? Yine bir atasözü söyleyeceğim, işte, "Gözden uzak olan gönülden de uzak olur." diye bir laf var ya. Eee, ve bu durum bazen, işte, böyle kızgınlıklar da geri ge getirebiliyor bende. Özlediğim için belki sinirli olabiliyorum, kırgın olabiliyorum bu insanlara. Bazen, işte, uzaktan küslükler olabiliyor. Yanlışlıkla, böyle o kızgınlıkla yanlış kararlar da verebiliyorum, ki verdim bunu son birkaç yılda. Sende de bu e e denk geldi mi? Böyle şeyler sana da oluyor mu?
Tabii. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Hı. Hı hı. Çok haklısın. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. İlginç. Yani, bana da oluyor aslında. Evet, çünkü, senin söylediğin gibi, bu gözden ırak olan gönülden de ırak oluyor ve bu sadece, hani, partner ilişkisi için değil, aslında aile ilişkisi ya da arkadaşlık ilişkisi için de geçerli bence. Çünkü insan birisi çok uzakta olduğunda söylediği şeylerin onu kırmayacağını düşünüyor bir noktada. Ya da, aaa, hani, bir şeyler söylemekte daha çok hakkı olduğunu düşünüyor. Çünkü çok fala çok fazla görmediğin için, birlikte vakit geçirmediğin için aslında bir noktada, aaa, hani, eee, o eskisi gibi böyle yakınlığı hissedemediğinden dolayı evet, oluyor. Bana da oldu.
Hı hı. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Ya, belki de özlem, o uzakta olma, eee, bir kırgınlık, bir kızgınlık da veriyor mu acaba sevdiğin insanlarla aranda? Ba bana bazen veriyor sanki farkında olmadan. Veya kıskançlık. Bilemiyorum, bu duyguyu nasıl tarif edebileceğimi ama, eee, hırçınlaşabiliyor bazen insanlar. Eee, benim de başıma geliyor, yani, zaman zaman. Sana da oluyor mu bu? Yoksa uzak ilişkilerde, eee, daha mı farklı hissediyorsun? Tabii, herkes farklı hissedebilir bu konuda.
Bence verir. Tabii ki. Tabii ki. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet.

Doğru, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani, bu biraz da şey aslında bu durumun içerisinde çok bulunduğumuzda bizi bir kısır döngüye dahi sokabilir, biliyor musun? Çünkü kızgınlıkla bir karar verdiğimiz için o kararın sonucu yeni bir sorun dahi yaşatabilir bize. Ve bu sorun sonucunda, yeni bir kızgınlık da yaşanabilir ve fark ettiysen hayatında böyle negatif ve böyle öfkeli olan insanların işi hiçbir zaman rast gitmez. Neden? Çünkü verdikleri
I hı. Tabii, tabii. Olayı toparlayamayabilirsin yani. Sürekli, böyle, kartopu gibi iş büyür. Büyür, büyür, yani, sürekli farklı şeyler, farklı şeyler sürekli ve o s iş sana zarar verir aslında. Hani, e, "keskin sirke küpüne zarar," eee, eee, vereceği misali. Eee, b sakin kalmak lazım bence, yapıcı olmak lazım. Kızgınlıkla
Evet. Tabii! Tabii ki! Aynen öyle! Evet. Kesinlikle!
eee, verilen kararların genelde, yani, %100'ü olmasa bile çoğu, işin sonunda, eee, insanın kendisine de zarar verebiliyor aslında. Çok istisnai durumlar dışında.
Kesinlikle! Aynen öyle! Yani bir çıkmaz döngünün içerisine girmeden, eee, aynı zamanda şey yapmak gerekiyor. İşte, kızgınlıkla bir karar almaktansa, böyle, biraz beklemek, işte, ne var ne yok, a artmak tartmak onun eksisini, artısını, hepsini gerçekten tartmak gerekiyor ve doğru çözüm yolunu aslında bulmak gerekiyor. Bence öfke, insanı biraz da doğru çözüm yolundan, eee, caydırıyor, değil mi? Değil mi?
I hı. Sakin olmak, sakin kalmak. Uzaklaştırıyor. Kesinlikle katılıyorum. Stres zaten, stres insanın doğru düşünmesini, sağlıklı düşünmesini, o, s eee, sinir, kızgınlık, eee, hepsi etkiliyor bence yani. İnsan doğru düşünemiyor, mantıklı düşünemiyor. Bir de mesela ben, hani, iii, yakınlarımın fikirlerini de alırım bazen. Hani, kızgınlıkla, ııı, karar vermektense onun bana sonuçlarının kötü olacağını bildiğim için önce bir sakinleşir, karar vermeden önce de böyle bazen destekler alabiliyorum arkadaşlarımdan. O da güzel bir yöntem aslında.
Hı hı. Harika! Evet. Evet. Hı hı. Harika! Gerçekten öyle! Çok teşekkür ederim, bu güzel sohbet için.
Evet, ben de